Mais heu
Après, je sais pas s'il y a des gens, heu, a après je dis pas, hein? Pour les gens, heu, qui veulent, heu, de bonne foi, se remettre, entre guillemets, «sur le droit chemin», moi je trouve, il y a aucun souci là-dessus. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui, heu, savent que ce qu'ils font c'est pas bien, mais qui continuent éhontément, parce que je te dis, ils s ils s'embêtent, heu, ça leur ça leur fait du bien, parce que dans leur dans leur vie, ils sont pas bien dans leur peau ou
Ouais. Exactement. Bah, ils savent aussi que, enfin, ils pensent qu'ils sont anonymes mais, heu, alors qu'ils sont ils le sont pas, quoi.
Ouais, c'est vrai. Bah, tu es anonyme à partir du moment où tu es p un petit poisson, quoi. Si tu commences par contre à être trop gros, <sucks teeth> là c'est compliqué, tu vois? Parce que il y a des gens, heu, ils pensent qu'ils sont invincibles parce qu'ils ont mis un VPN ou parce qu'ils ont mis, heu, je sais pas, genre un, heu, un, comment on appelle ça? Tu sais, hem, b les onglets, hem, navigation privée, par exemple, pour éviter d'avoir l'historique ou alors supprimer l'historique. Que non, les cocos en fait, heu, votre fournisseur d'int d'inter heu, d'accès internet, il a accès à tout ce que vous regardez, hein. Il y a un moment, heu
Oui. Exactement. Un proxy? Ouais. Exactement.
alors, si vous faites des trucs ou, heu, si jamais vous allez sur les sites chelous, <sucks teeth> bah, ça va être retracé parce qu'en plus de ça, la police a légalement le droit de fouiller dans vos données quand il y a ouverture de procédure judiciaire. Heu, donc
Exactement. Ben, le truc, c'est que les FAI ont obligation de donner, heu, de donner l'historique s'il y a une enquête en cours
Bah oui forcément. Bah sinon ils sont ouais, clairement.
sinon, ce serait une entrave à la justice et eux, ils sont poussoi poursuivis, quoi.
Ouais, ouais, ouais, ouais et entre raquer, heu, risquer- risquer gros et perdre un abonnement, le choix est d vite fait, tu vois?
Exactement.
Mais c'est ça le truc, c'est c'est c'est ça, en fait, le les réseaux, ouais, c'est ça. C'est
Mais, heu, mais oui, c'est pas anonyme du tout! C'est peu anonyme et même les gens qui pensent qu'en utilisant Tor, heu, pour aller sur le deep web, bah ils sont anonymes, ça l'est pas. Parce que tu es un nœud <chuckles> et du coup tu fais partie du du deep web. Tu es littéralement un nœud, il y a des il y la connexion passe par toi aussi.
Et c'est encore pire. Ben ouais! On est anonyme, mais en vrai, heu, parce que tu cherches pas, hein? Mais si tu cherches, tu es voyant même moi, il y a des traces dans les VPN, hein? <chuckles> Faut pas croire que les VPN, heu, ils vont rien dire aux flics si jamais vous utilisez v leur connexion pour à des fins frauduleuses, hein?
Ouais, exactement. Ça dépend des pays?
Parce que même si tu as b ouais.